É, é interessante, assim, é sempre uma revisão, sabe, no sentido tu tem que conhecer o teu corpo, e não é porque alguém bebe 5 litros, que tu vai beber, tem que ver a tua massa corporal, tem que ver o que que teu corpo está te pedindo, por isso que é importante, às vezes, uma orientação médica, porque o médico tá te vendo, ele tá tá te avaliando e ele vai te dar as orientações mais adequadas, sabe. Tu não pode pegar regra geral e trazer pra ti, isso não pode, nu
Uhum. Hum. Ah, sim. Uhum. É uma coisa que pega muito pra mim, por exemplo, quando eu saio, se eu fico muito tempo sem beber água, eh, me dá dor de cabeça, né. Tanto que, eu hoje em dia eu não tenho essa paciência que é, carregar a mochila pra poder carregar a garrafa de água, sabe. Muitas pessoas fazem isso aqui, nessa região que eu moro, mas, por exemplo, se eu vou pra um lugar mais de festa, eu me sinto péssimo de estar com uma mochila, pra mim não faz muito sentido.
Hum. Olha. Sim. Entendi. Entendi, mas, assim, mesmo em festa sempre tem água, né, então tu tem que ter o hábito, no sentido de de procurar beber um pouco d'água como se fosse, assim, um remédio, "Ah meu corpo precisa", sabe. Eu ter mais atenção, porque tu fazia isso, tu me falou que fazia, tinha mais cuidado, tinha uma uma rotina mais organizada em relação a "beber água", bebia muito mais, talvez agora não esteja precisando e aí teu corpo está te dizendo isso, à medida que tu não sente tanta sede, também não pode esquecer, então tu viu a e tudo, de repente crescer é um limite mínimo, tipo, um litro e meio por dia, sabe.
Uhum. Uhum, sim. Sim. Uhum. É, verdade. Ho hoje. Uhum. Ah, sim. Hoje, por exemplo, hoje eu já devo ter tomado 1 litro, por que? Porque eu percebo que eu acordei com um pouco de tosse.
Uhum, entendi.
E aí, isso me me dá essa necessidade, sabe.